بُصي أنا هاديكِ نصيحة جميلة جدًا، حاولي أو تجربي مثلًا إنِك تطبَّقي ن يعني نظام كده أو قاعدة ال24 ساعة، عبارة عن إن أنتِ مثلًا ما تشتريش الحاجة قبل ما تفكري فيها يوم كامل أو تفكري في القرار الن اللي هتاخديه يوم كامل، يعني أكيد مش لو أكْل أو شُرب يعني عشان أكيد مش هتستني لو احتياجات أساسية، لكن لو حاجة أنتِ عارفة إن هي مش أساسية ابدئي فكري مثلًا اللي هو إيه هتاخديها بعدين، يعني مش هتشتريها دلوقتي فاهماني، يعني اللي هو نفكر في الموضوع تاتا تاتا كده نوصل لحل. فاهمة؟
ماشي. إمم. لو حاجة في ال مثلًا أي مول أو حاجة م قصدك ما أشتريهاش ومثلًا آآ، أروَّح وأفكر في البيت وبعد كده تاني يوم أشوف فعلًا أنا محتاجاها والّا لأ؟
بالضبط كده أيوه. حتة إن أنتِ فعلًا تحطي قواعد ثابتة، اللي هو ما تجريش على حاجة فاهمة، واسألي نفسِك برضو هل الاحتياج ده أنتِ محتاجاه فعلًا، والّا ده خوف بقى إن أنتِ تضيَّعي العرض الجامد أوي بقى اللي هو المُغري بالنسبة لِك فاهمة، يعني اسألي نفسِك دايمًا السؤال ده.
باسأله بس بعد ما أشتريها.
بحيث يعني إمم.
يعني بعد ما أشتريها
لأ، ما بعد ما تشتري إيه <laughs> ما بعد ما جبتِ الحاجة هتسألي! <laughs> خلّي بالِك برضو خل يعني، أنا عايز أقول لِك برضو نقطة خلّيكِ فاكرة إن الشركات دايمًا بتلعب على إيه إحساس العرض هينتهي آآ، خلّي بالِك العرض ده ما فيش منه غير 2 وال2 دُول هيفضلوا فاهمة، هتلاقي العرض ده ده مكتوب كده بقى مثلًا من السنة اللي فاتت، "خلّي بالك آخر 2 عندنا" ده تسويق دايمًا مش بالضبط وأنتِ
ده حاجة صعبة. إمم. بالضبط. يفضُّوا الرف يحطوا لك الرف فاضي
آه وأنتِ
القطعة، لأ الحقي.
وأنتِ بتقولي إنِك دارسة تسويق فأكيد عارفة إن الحوار ده مش حقيقي نهائي، وبيبقى مجرد جذب بس كده للإنتباه.
إمم. إمم. يحطوا حتة حتة وبتاع، وإحنا نُقع في المصيدة. عندك حق فعلًا.
بالضبط، بالضبط. وهل هل أنتِ مثلًا
يعني أنت
إمم. كمِّلي طيب.
اتفضل. يعني أنت رأيك موضوع ال24 ساعة ده هيفرِق معايا صح كده؟
هل إمم. هيفرِق معاكِ جدًا، خصوصًا إن أنا حاسس إن أنتِ متسرعة أوي خلّي بالِك في اتخاذ قراراتِك، بال بالأخص الحاجات اللي هي ليها علاقة بالعروض بقى وBuy buy one get one زي ال ال كانت اسمها إيه دي الزرعة دي والّا مش ما أعرفش دي كانت إيه.
<chuckles> آه، وردة بتشتغل بالطاقة الشمسية.
بر